Et bah, ouais, ouais maintenant que tu me le dis, effectivement, heu, j'ai j'ai eu à peu près, heu enfin, plusieurs expériences effectivement, mais la plus marquante, je dirais que c'était dans les Landes. Quand, heu, je du coup mes grands-parents ont un appartement dans les Landes et heu, donc du coup
Ouais. OK. Attends, je te coupe parce que je suis pas bon en géo, mais où c'est les Landes? <laughs> Pardon. <chuckles>
Les Landes c'est hem, dans le sud-ouest de la France, dans le 40, département du 40. Donc c'était, heu, pas loin, heu c'est en dessous de Bordeaux, finalement, pour te donner un petit repère.
D'accord. OK.
C'est entre, heu, Bordeaux et heu, et Bayonne, quoi. Et donc du coup, heu, je je pars dans mes Lan dans les Landes donc du coup, heu, fin août, début septembre, comme, heu, toutes tous tous les ans, finalement, et donc du coup tu es sans savoir qu'à cette période là c'est, comme tu me disais, l'ouverture de la chasse. Tu as les chasseurs et puis en plus tu as des battues qui sont faites. Et les battues, heu, le problème c'est que ça c c c'est assez dérangeant pour, heu d'un point de vue sonore parce que du coup tu entends, heu, dès le matin les. Enfin, c'est c'est c'est cataclysmique, enfin c'est c'est horrible! Voilà quoi, c'est c'est c'est chiant, quoi! Mais le problème c'est que tu as de plus en plus d'animaux qui ils rentrent dans les villes pour se «protéger» entre guillemets. Parce qu'ils ont quand même un instinct de survie, ils ont quand même une certaine conscience et ils savent que s'ils sont dans les villes, les chasseurs ils vont pas venir les tirer alors qu'ils sont à côté de l'école maternelle, tu vois? Donc du coup, heu
OK, je vois. OK. Belle zone. Mmh. Ouais. Oui. Ouais. Ethique aussi. <chuckles> Ouais, ouais ouais. Ouais. Bah oui! <laughs> Oui. Ouais, puis faut bien qu'ils qu'ils essayent de survivre, ouais. Attends par contre ju juste une question, est-ce qu'il faut vivre, heu, près de la campagne pour, heu, v pour voir des choses comme ça?
Tout à fait. Et donc du coup mon histoire Ah non, non, non, de de pas forcément, parce que j'ai d'autres anecdotes en pleine ville. Mais là en tout cas en l'occurrence c'était, heu, dans les Landes, j'étais dans l'appartement de de ma grand-mère et avec mon père on est des pêcheurs. Donc du coup on se lève assez tôt, il devait être, heu, 5:30 du mat parce que du coup là-bas, heu, forcément, heu, cette époque là à 14-15:00 c'est la canicule. Donc du coup il faut pêcher soit le matin tôt, soit tard le soir. Pour, heu, essayer d'être à la fraîche, comme on appelle en en en en pêche. Et donc du coup, heu voilà c'est ça. On se lève et tout heu. En en plus je me souviens de l'odeur, parce que tu sais, tu as une usine de papeterie là-bas- c'est une des seules usines de de papier- et tu as une odeur horrible c'est ça pue quoi! Vraiment ça pue! Et tu avais aussi un peu une forte odeur de de terre mouillée, enfin on <clicks tongue> on savait pas trop ce que c'était, tu vois?
Enfin est-ce qu'il faut être proche, heu? Peu importe? Ouais. Mmh mh. <chuckles> J'ai déjà entendu cette, heu <laughs> ouais, ce terme. Mmh. Mmh. Ouais. En fait, je je voulais savoir pour quand je te disais proche de la campagne, c'est je veux dire enfin, est-ce qu'il faut être proche de tu sais de la forêt ou quoi? C'est ça que je voulais dire. Faut faut quand même être, heu il y a enfin, c'est s Il y a il y a plus c'est quoi en fait, heu. C'est quoi la zone, heu, où on va être proche de des battues, quoi? C'est comme
Bah Bah, éc